Baik baik baik. Jadi, eee, yang saya tangkap di sini Mas, sekarang dalam masa kuliah gitu kan. Mas, melakukan, eee, sistem pomo podo pomodoro Mas? Iya, pomodoro?
Iya, betul. Iya.
Podomoro atau pomodoro Mas?
Iya. Eee, pomodoro.
Oh, baik. Karena saya saya baru dengar nih Mas, <chuckles> sistem pomodoro nih. Ini ada kepanjangannya apa Mas, pomodoro nih?
Pomodoro. Belum pernah? Eee, aku juga enggak tahu ya. Kalau enggak salah emang dari nama penemunya atau apa gitu aku juga enggak ngerti ya. Apa ya, emang ada ini kan kayak semacam situs namanya kayak Pomofocus gitu, itu juga ada kayak timer-nya Mas, jadi dia bakal nge-timer-in kita gitu, biar kita bisa fokus.
Eee, ad Oke, oke dari Eee. Heeh. Timer, berarti ini seperti aplikasi web gitu, pomodoro nih?
Iya. Ada aplikasi web, juga bisa ada aplikasi di HP, juga bisa.
Heeh. Berarti kalau Mas, sendiri Mas, enggak pakai web ya? Mas, eee, sis siklus biologis aja gitu Mas? <chuckles>
Iya aku pakai timer dari HP. <laughs>
Oh, timer dari HP. Baik. Pakai reminder ya. Baik. Jadi di sini sistem pomodoro. Oke, ini menarik karena saya baru dengar nih Mas, berarti Mas, eee eee, belajar 1/2 jam, eee, dan istirahat 5 menit. Apakah ini proporsional Mas? Misalnya kalau Mas, belajar 1 jam nanti istirahatnya 10 menit, gitu. Apakah gitu?
Iya. Heeh. Heeh. Reminder intinya. Oke. Ya. Iya, seperti itu kira-kira.
Baik jadi s heeh, gimana?
Jadi, tapi intinya adalah kalau misalnya emang udah belajar nih, udah sampai 1/2 jam ya udah kita berhenti aja. Karena kan, ada kayak batas waktu ya di mana mungkin, kalau kita paksain terus nih belajar, kayak mungkin kita coba paksain terus belajar selama sejam 1/2, itu mungkin dari otak kita itu udah merasa capek kan lelah, gitu. Jadi, kalau misalnya kita batasin ke 1/2 jam terus ada waktu istirahat, itu bisa memacu otak kita itu biar dia kalau udah istirahat udah ini kan udah tenang, rileks, dan kalau pas belajar lagi, dia masih segar, gitu.
Heeh. Iya. Betul betul. Heeh. Baik, baik.